Oh ja, massenhaft. Ja, ja, die habe ich alle die habe ich alle in 'ne in 'ne so 'ne so 'n so 'n wie sagt man, in 'n F Folder gepackt aufm auf meinem Laptop und, ähm, der wird aufgemacht. Weil jedes Mal, wenn ich den aufmache, dann <chuckles> da muss ich anfangen. Deswegen lasse ich das Ding lieber zu. Aber ne, ich habe richtig tolle Bilder gema also, es war ja das ist ja, ne, da macht jeder tolle Bilder, ne? Ist ja unfassbar die Natur.
Ja, ja, ja. Das sind ja auch viele f Ja. Mhm. Ja. Okay. Also, da sind ja auch viele F Filme schon gedreht worden, ne, in Neuseeland. Das muss ja wirklich unglaublich schön sein. Mhm, ja.
Ja, ja, ja, ja. Der Hobbit und die ganze, ne, ähm, ne, wie sagt man? Ähm, ei, ja, danke, genau. Ja, ja, und viele andere Sachen. Es ist einfach unfassbar. Ist fast unreal. Ist halt wie wie Narnia oder so, ne? Es ist
Die Herr der Ringe und so Kram, ne, ja mhm, ja, ja. Ah ja, unglaublich. Ja, ja, es ist sehr schön.
Äh, ja.
Mhm und was sind da auch, also, ich weiß, dass es viele Schafe gibt dort. Was das gibt's da auch dann?
Mhm. Ja, nicht so viele wie in Irland, <laughs> aber es gibt
Nicht so viele wie in Irland? Ach, ich dachte, mehr. Ah, ich dachte gibt mehr.
Ne es also, es gibt ganz viele Schafe auch in Neuseeland, ne? Aber ich glaube, Irland, äh, das das wird wahrscheinlich immer so Nummer 1 sein, ne, wenn's um Schafe geht. Ja.
Ja? Ach ja. Siehst du mal, und weißt du, aber so richtig berühmt dafür ist es ja eigentlich gar nicht Irland. Ich war total, ich w ich wusste es nicht. Ich dachte eigentlich, dass wir mehr so Pferde sehen würden, haben wir aber gar nicht. Wir haben eigentlich nur ja, eigentlich fast nur Schafe gesehen. Aber also, die waren dann auch wirklich frei überall, auch auf der Straße mal gestanden, ne? <chuckles>
Ne, ne, ne, ne, ist interessant. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja, das Genau, ja, ja, ist typisch. Aber du es gibt auch, ähm, in in bestimmten Ecken in Irland, wie zum Beispiel Connemara, da sind ja die Connemara-Ponys, die sind ja ganz berühmt auch und das sind Wildpferde, ne?
Ja, aber die habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber wir haben sie keine gesehen. Wir waren ja in der Connemara, ja, und haben keine gesehen. Ja, aber vielleicht waren wir auch echt nicht an am richtigen Ort dann, ne? Musst du vielleicht wissen, wo die sind.
In in wart ihr in Connemara? Ach Gott. Ach Mensch. Ja, ja, ja. Ja, das ist so die Gegend, ne, wo die Wildpferde sind. Also, das ist ähm, ne, die sind ja ganz, ganz tolle Pferde auch, ne? Und, ah, ich habe die auch auf Achill, auf dieser Insel, wo ich da war, gesehen gehabt und, also, w df irre, ne? Schon toll. Wahnsinn.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Meine Kinder, die haben ja 2 Connemaras. Also ja, ja, bei ihrem Papa. Mhm. Ja, ja, die haben Connemara-Ponys und zwar 1 mänch also, ein männlicher, der ist eher so dunkelbraun, der ist voll süß. Der hat so Augen wie so 'n wie so 'n Reh. Ich weiß nicht, das sieht total schön aus und, äh, äh, das Mädchen, die sch ja, voll süß, total schön und die Stute, die ist weiß und die hat jetzt auch grad 'n 'n Fohlen bekommen. Ja, ja, ja, dieses Jahr. Also, das ist jetzt 'n paar Monate alt, waren ja 2, 3 Monate. Warte mal, wie alt
Hat ach so, ach, die haben Connemaras. Ach, sch Ja. Mhm. Ja, ach. Ach schön. Auch mit Wimpern und so dann so Ja, ja. <laughs> Ach Gottchen. Aha. <inhales> Ach Mensch. S be behalten sie aber auch, ne?